قُل لي بقى أنت ي يا ترى بتتابع السوشيال ميديا وليك ناس كده مؤثرين أو حاجة أنت متابعهم؟
آه طبعًا ما فيش شك السوشيال ميديا دلوقتي قربت البعيد وخلّت ال كل شيء ممكن وكل شيء سهل وكده، وطبعًا في شخصيات جميلة أوي بتبقى على السوشيال ميديا الواحد بيتابعهم بيستفاد منهم كتير في مجالات كتير.
إمم. طب قُل لي ليه أنت ليه بتتابع السوشيال ميديا أو آآ ليه متابع المؤثرين دول؟ احكِ لي كده آآ إيه اللي مخلّيك م مت بت بتتابعهم أو مُهتم بيهم.
و ب بُصّي يا ستي ال أنا أنا يعني أنا بالنسبة لي السوشيال ميديا لازم يكون فيه نفع ما يكونش مجرد بس ترفيه وخلاص الواحد بي عمال يقلِّب في أي حاجة ف أنا بالنسبة لي السوشيال ميديا لازم تكون فيها ح بيعود عليَّ نفع منها، ومن ضمن ال ولأن ده مبدأ عندي أنا دايمًا باتابع ناس مُعيّنة على النت وفيديوهات مُعيّنة كده م في حاجات مُعيّنة ب بتخلّيني حاسس إن أنا يعني اتعلمت، باخد منهم وأتعلم منهم وأعرف وأعرف الحياة وأعرف في كلّ في مجالات كتير يعني مش مجال واحد بس، في حاجات كتير أوي يعني.
آه. آه. إمم، فهمتك. آه، إمم، فهمت. طب أنا عايزة أسألك أنت لمّا في حساب حد مثلًا بتتابعه أو صفحة أو أو برنامج أنت بتتابعه، يا ترى بتعمل له متابعة عشان مثلًا آآ شكله كده أو شُفت له فيديو فعجبك أو حد من صحابك قال لك عليه أو الشخصية أنت عارفها فعجبك المحتوى بتاعه واللي بيقوله؟ آآ أنت م أي حاجة منهم بتلفت نظرك والّا كلّهم؟
أيوه. لأ. أنا بصراحة هاقول لك حاجة. أنا بالنسبة لي أنا يعني ناقد شوية ومش أي حاجة باتابعها يعني. فباختار الحا الحاجة اللي بتمشّي مع ميولي ومع أهدافي ومع اللي أنا اللي أنا اللي أنا عاوزه. يعني مثلًا على سبيل المثال، أنا باحب التنمية البشرية أوي. يعني فكرة التنمية البشرية وال والطاقة وإن وإن يكون في كلام كده ي يدّي دفعة في الحياة ويدّي تفاؤل ويدّي ويدّي ثقة في النفس ويدّي كده إن أ إحساس بالسويّة إن أنت إنسان سَوِي. فأنا المواد اللي بالزي بالشكل ده أنا باحبّها أوي. أ و و و وال وباداب وباتابع كل آه. وباتابع الناس المشهورة أوي في ال في المجال ده. في كتير طبعًا منهم زي الدكتور الفِقِي ده، المرحوم الدكتور الفِقِي. ده كان بيع آه. بيعمل فيديوهات يعني أنا لمّا باسمعها، يعني والله باحس إن باتغيّر بأمانة يعني. الرَّاجل ده كان ذكي جدًا وعبقري وكان يعني يكاد يكون بيقرا بيقرا كده شخصيتي. فلمّا كان بيأد
إمم. آه. جميل. إمم. دي بتشدّك أكتر يعني. آه. الله، إمم. هو المحتوى بتاعه كان عبارة عن إيه بالضبط؟
عن تنمية بشرية، يعني مثلًا إيه، أنت أنت أنت مثلًا شخصيتك عندك يأس إزاي بيطلّعك من اليأس ده، إن أنت ما تبقاش مُحبَط طول الوقت، ما تبقاش مكتئب عايز تكون ناجح، هل النجاح ده بييجي لك من بّره والَّا من جوّاك، يعني ده من ضمن الموضوعات اللي هو كان بيتكلّم فيها، آه، آه طبعًا يشدّني جدًا، يعني من ضمن الحاجات اللي يقولها، يقول لك أنت طول ما أنت بتقنع نفسك إن أنت محبِط وإن أنت محبَط وإن أنت حزين وإن أنت فاشل، هتكون فاشل، إنّما لو أنت جوّاك بدأت ت تقنع نفسك، وتكلّم نفسك من جوّه، وتقول لنفسك أنت ناجح، أنت تقدر، أنت ت تقدر ت تواجه المستحيل، فده كان بيديني دفعة ويمكن والله كان في سب ده كان سبب كبير في إن أنا إن أنا نجحت في حاجات كتير، بسبب الراجل ده وبص
آه. امم. آه، جميل فكان بيشدك بقى. امم. جميل، امم، امم. لسه، آآ، آه، لسه كنت عايزة أقول لك بقى، أنت شايف إن ال المؤثرين دولَ أو أصحاب الصفحات دولَ، آآ بيبقوا مؤثرين على ال المتابع ليه نفسيًا أو ممكن يأثّر عليه في قرارُه في في في في تغيير حياته؟ ويا ترى آآ، مرّيت بحاجة زي كده؟
أيوه. أيوه آه طبعًا، بس لازم يكون الشخص اللي أنت بتتابعه يكون شخص موثوق وعبقري ويكون، يعني ال لو جاز التعبير كده genius يعني ذكي، راجل ذكي.
امم. آه.
بيقرا بيقرا بيقرا النفس البشرية كويس وبيقدَر يتعامل مع مع مع مع الدهاليز بتاعتها والحاجات دي. مِنهم زي ما قلت لِك الدك الدكتور الفقي ده بصراحة كان أنا باقول لِك يعني كأني بالنسبة له كتاب مفتوح، وكان لما بييجي يتكلّم كأنه بيتكلّم عني بالضبط. آآ، ف آه، أنا
جميل جدًا، للدرجة دي متأثّر بيه! امم.
أ آه بصراحة، والله كان راجل عبقري، عبقري جدًا، جدًا، الله يرحمه بقى فهو بس طبعًا كان في تلا أيوه.
في موقِف آه، في موقِف أنت مرّيت بيه أو أو تجربة وحسّيت إن كلام الشخص ده آآ، فادك أو استفدت بيه في الموقِف أو افتكرته؟
آه. هاقول لِك يا ستّي، أنا ج جات فترة من الفترات يعني حصل لي، ح حصل لي كده موقِف أصابني بالحزن والإحباط يعني، وهو موت والدتي بصراحة. فحسيت بصراحة بعد ما موت والدتي، طبعًا أنتِ عارفة الأم دي بتبقى مركَز ال ومحور الـب محور الحياة بحالها، الأم بقى حاجة كبيرة أوي.
امم. آه، الله يرحمها. امم. أكيد. آه طبعًا، طبعًا، طبعًا، موقِف صعب بالنسبة لك.
فأنا فقدْتها، آه، وكان حزين أوي ومَرّ عليَّ يعني أنا بصراحة كنت متأثّر أوي وبدأت حسّيت إني الحياة تو ت أ وقفِت خلاص، أمي ماتت يعني حيا حياتي انتهت. حسّيت إن أنا ل لا الحياة لها طَعم ولا لون ولا ريحة، حسّيت إن أنا مُحبَط ويائس وكده وبقيت منزوي وجالي إكت ونفسيًا و و وج وجالي زي عُقَد نفسيّة كده، متضايق، مش مش مُقبِل على الحياة خالص ولا ليَّ شغف في أي حاجة. آآ افتكرْت طبعًا ال الدكتور الفقي وبدأت أجيب آآ البرام اللي هي ال الفيديوهات بتاعته اللي بتتكلم عن كده وبدأت أسمعها تاني، حسّيت إن الرجل ده طل نقَلني من الحالة الحزينة والكئيبة اللي أنا كنت فيها لسعادة، وبعدين الراجل عنده ميزة جميلة أوي، إن هو بيربُط الكلام النفسي بالإيمان الداخلي بتاع الإنسان، يعني مثلًا ك ج آه، جِيبت له كلا أ ج جِيبت له فيديوهات بتتكلّم مثلًا عن الموت مثلًا وإزاي تواجه موت عزيز أو كده، بس كان كلام كان را آه، الراجل ده رائع والله، أخرَجني من الحالة دي، ب بفضْل الله ثُم ف فيديوهات الراجل ده وكلامه الإيجابي اللي بيأثّر واللي بيشد الواحد كده وبيغيّره من جوَّه، أنا ده غيّر حالي أوي، يعني بعد ما كنت محبَط وخلاص مش مقبِل على الحياة، الحمد لله طلَعت من الحالة دِيَّة وطلَعت من حالة الحُزن. ولقيت نفسي تاني مُقبِل على الحياة وفرحان وسعيد وما عرفتش و و وأيقنْت إن الموت ده مش نهاية الحياة، يعني إحنا كُلّنا ده سُنّة ربنا وقدَر الله سبحانه وتعالى على كل الناس الموت، يعني حتى الناس اللي ماتوا دول سبقونا، كان من ضِمن كلامه يعني الناس اللي ماتوا دول سبقونا لمكان أفضَل وإحنا رايحين لهم تاني، فهُم يمكن يستقبلونا هناك. آه، شعُرت بسعادة بقى بصراحة، شعُرت بسعادة ورجَعِت لي ثقتي بنفْسي تاني وبدأت أمارس حياتي الطبيعية تاني وعادت لي ثقتي بنفْسي وزال عني الإحباط والملل، آه.
كنت تعبان نفسيًا يعني. امم. آه، آه، آه. للدرجة دي؟! آه، آه. امم. امم. جميل. جميل أوي. آه. م امم. آه. ده أثّر فيك جامد جدًا. امم. امم. كويس جدًا، كويس، امم، طَب و يعني آآ، الدعْم بتاعه كان بالنسبة لك أقوى من دعْم اللي حواليك؟
هو لإنه ذكي ودارس وراجل كده بصراحة كان تأثيره قوي. اللي حواليّا طبعًا أنتِ عارفة لمّا بيحصل مثلًا حالة وفاة عند حد والّا كده، بتبُص تلاقي كلامهم كلام عام. يعني كان مثلًا المُقرّب من منّي معلش. ي يطبطبوا عليّا معلش وبتاع. آآ الب أ أ آآ كلام عام
آه. إمم. آه، آه. أنت كنت محتاج كلام أقوى من كده أو أو إقناع أكتر من كده آه، آه.
آه. إنّما الراجل ده لإنه عارف دَهَالِيز النفس وخباياها أثّر فيّا آه. أ أ أ أ قدر يخرّجني. أنا والله كنت أتمنى أقابل الرجل ده وَجهًا لوَجه بس ما بابايا الله يرحمه محت
إمم. عرف يوصل لك. آه. للدرجة دي! <laughs> طب أ آه. طب أنا عايزة أسألك على حاجة. إزاي أ بتفرّق بين محتوى يكون مُفيد و ويكون صادق، وبين حد كده مُجرّد دعاية أو حد بيقول أي كلام وخلاص يعني إيه المعايير اللي عندك اللي أنت بتخلّيك تقول، الله المحتوى ده جميل جدًا وأنا كويس ومحترم وأنا عايز أتابعه؟ لأ والم أو تقول المحتوى ده مش كويس أو مش صادق ومش هاتابعه، على أساس إيه؟ إمم
آه من حُبّي ليه بصراحة. اتفضّلي. أيوه. أيوه. أنا طب آه. أقول لِك يا سِتّي. أنا د دايمًا باخُش الأول مثلًا لو في شخصية جديدة باتعرّف عليها ما أعرفش عنها حاجة، وهاتابعها مثلًا على السوشيال وكده. أ في الأول باشوف يعني الCV بتاعه اللي آآ ال أ السجل بتاعه هو خرِّيج إيه ده آه. دارس إيه؟ كل آه. دارس إيه؟ إيه تخصُّصه؟ أ هو مين؟ آآ صفحِته ديّة موثوقة والّا مش موثوقة؟ مين متابعينه مين مين ب مين ال مين اللي بيتابعوا من اللي أنا عارفهم؟ فلقيت الكلام ده كُلّه تمام وهو شخصية صح و ودراسته صح وكده، أبدأ أتابعه. بس برضه ما باسلّملوش على طول لأ. أصل أنا مش غبي يعني معلش س سامحيني ل لأ، أنا قُلت لِك في الأول إن أنا ناقد كويس أوي. أبدأ أتابعه.
آه. صفحته يعني. بتدخل صفحته تشوف ده إيه. آه. إمم. آه. جميل. إمم. كمان. آه. في إيه تاني؟ <laughs> آه. أنت أنت كده اتطمنت على ال المعايير ال الأوراق الرسمية بتاعته كويسة. تسجيله في الصفحة كويس.
آه. أنت كده تمام يا سيدي مِيّة مِيّة أ أشوف بقى أنت حضرتك إيه؟ تَكلَّم حتّى أراك. يعني في <giggles> عندنا مثل جميل كده بيقول تَكلَّم حتّى أراك. يالّا أسمع كلامك. أبدأ أجيب فيديوهاته بقى اللي موجودة على الصفحة، أشوف محتواه، هل هو ذكي؟ هل هو مثلًا لَبِق؟ هل المحتوى اللي بيقدّمه نفسه نافع والّا مُجرّد بس حَشْو وبتاع عشان يجيب مشاهدات، ويجيب لايكات وخلاص وهو يكسب. أ -أ باميِّز بصراحة.
آه. آه. إمم. آه، آه، آه. يعني ممكن تقعد تتفرّج على فيديو أو فيديو واحد أو 2 مثلًا، عشان تدّي حُكمَك إنّك الشخص ده تتابعه أو ما تابعهوش.
فيديو و2 و3 و4 لحد ما أقتنع بيه. لقيت المحتوى فعلًا ماشي مع مع شخصيتي ومع اللي أنا عايزه، باتابعه. منها مثلًا أ أنا أنا باحب باحب أوي برضُك المجال الطبّي. أنا مش ل ماليش علاقة يعني أنا من دراستي وكده بعيد عن الطِب وكده، بس باحب أقرا عن الطِب وأعرف الأمراض وأعرف الحاجات ديّة. كان في دكتور اسمه مش عارف الدكتور إيه موافي كده، حاجة موافي. مشهور برضه بيقدّم فيديوهات جميلة كده طبّية و وحاجات ت تغذ تغذية علاجية. الأول بدأت أسمعه. يعني آآ عرفت مين هو وعرفت الCV بتاعه وعرفت بدأت أتابع المحتوى بتاعه، والله بصراحة لقيته راجل عبقري. بيقدّم نصايح في الأكل، وفي الشُرب الصحّي والعادات ال الطبّية ت تابعته.
آه. برافو. إمم. إمم. آه، جميل أوي ده. إمم. آه. بتتابعه برضه؟ إمم. إمم. آه. تابعته بقى يعني فضلت وراه لمّا تتأكد بقى آه. إمم.
آه. اتأكدت إنه هو راجل راجل راجل موثوق، وكلامه عشرة على عشرة. و وحسّيت فعلًا منّه الصِدق وكده وبان عليه ال ال الوَقار، و والمحتوى نفسه غير كده غير شخصيته وشكله وبتاع الكلام العادي ده، هو بيتكلّم صح. بيتكلّم صح. ويمكن خدت نصايح من النصايح بتاعته وطبّقتها على نفسي ولقيت لقيته كلام ت آه طبعًا. لقيت لقيت لقيت كلامه تمام وصحيح. لإن ده طَلع دكتور فعلًا.
إمم. إمم. للدرجة دي استفدت آه. آه. يعني أنت قبل لو في محتوى بالنسبة لك عجبك و و أو فيديو كويس ممكن واتأكدت إن هو كويس وص و وصحيح وما فيهوش أي كذب، ممكن ت تشيّره أو ت تعمل له مشاركة مع حد أو تنصح بيه صحابك أو حد جنبك؟
أيوه. أيوه. أنا فعلًا حريص أوي، أوي، أوي إن أنا إذا خُضت تجربة مع في م في السوشيال ميديا ولقيت فيها حاجة مفيدة، إن أنا أشيّرها وأنشرها وأوصّي بيها. ما دام تستاهل، لإنّي بصراحة صاحب المحتوى اللي تعب فيه ده، وقدّم نَفع ليّا وأنا انتفعت بيه، أنا باحب الخير للناس بصراحة يعني دي طبيعتي. فما أنا ما دام أنا انتفَعت أنفع غيري. فباشيّر فعلًا الفيديو. آه. بس حتّة التش
إمم. إمم. آه. جميل. إمم .غيري غيرك ينتفع برضه آه، آه. ويحس إن هي معلومة ي لازم ال اللي حواليك يعرفوها برضه أو تبقى كويسة وآه. مش أنت بس اللي عارفها آه، آه.
آه بالضبط كده. بالض آه. مش أنا بس اللي أنتَفع لازم غيري ينتَفع. أ لإن أنا أصلًا ح برضُك حريص إن أنا مش كلمة أ أضغط كده على كلمة شير لأي حاجة كده، لأ مش بالسهل أبدًا. زي ما أنا بانتقي الحاجة اللي أتابعها وباحبها عشان أشوف النَفع اللي هيعود عليّا منها، أ أ لمّا أجي أضغط على شير أنا عارف إن المحتوى ده هيوصل لمثلًا لمشاهدين تانيين والّا ناس تانية، هل ه هيستفادوا والّا مش هيستفادوا؟ هل هو المحتوى ده تافه زي الحاجات اللي بتبقى على التيك توك اللي أنتِ عارفاها بقى ديّة والحاجات الغريبة ديّة؟ لأ. فأنا باشيّر كل شيء نافع الحمد لله يعني.
إمم، إمم. إمم، جميل. إمم. إمم. آه. الصحيح بس أو ال اللي منّه مَنفعة فعلًا آه.
آه. واللي تأكدت من إنه فيه نَفع واتجرّب معايا كمان.
طب لو في حد مثلًا صديق ليك، أو معرفتك وهو شايف فيديو معيّن وشافُه وقال عليه الله ده جميل أوي، ده الفيديو ده محترم أو معلوماته تمام، و وشيّره لك وبعته لك، وقال لك ده حلو أوي وتابعُه، وأنت لما شفته لقيته مش مستوى أو بالنسبة لك مش صح، أو معلوماته غلط، يا ترى بت بتراجعه وبتواجهه، والَّا بتقول له تمام حلو وخلاص بتجامله، والَّا بتعمل إيه؟
امم. أيوه. أيوه، أيوه. آه. لأ، أنا صريح شوية، لأ باقول له لأ، وعلى فكرة أنا يمكن مضبّط الصفحة بتاعتي لما ييجي لي حاجة شير لازم يكون في مراجعة، أرا يعني صفحة الفيس بتاعتي لمّا بييجي لي مثلًا حد صديق ليّا شير لي حاجة عشان أعرضها على صفحتي أنا، عندي عامل حاجة في الخصوصية كده إن بحيث إن ال الفيديو ده أراجعه هل أو أي حاجة مثلًا حتى لو بوست آه
امم. آه. امم. امم. جميل، آه ده أنت عامل احتياطاتك <laughs> آه، آه.
آه الحمد لله آآ، آآ، أشوف كده مثلًا المحتوى اللي مبعوت لي ده محتوى صادق، محتوى مش احتيالي، محتوى تعبان، حي في نا لقيتُه كويس باشيره ما لقيتوش كويس باتصّل بصاحبي طبعًا أقول له لأ ما ينفعش، ده يعني حاجة سامحني أنا مش هاشيره آه، ويعني يا ريت ما تتابعش ال الحاجات دي، يعني مثلًا كان واحد صاحبي باعت لي باعت لي تيك توك كده حاجات تافهة من اللي بيعملوها الناس ديَّة، والحاجات اللبس وبتاع والمش عارف إيه وكان فرحان أوي ومفكّرني أنا راح أبقى مبسوط أوي لمّا أنشر له ال الفيديو ده والَّا المقطع ال الريلز ده، على، على صفحتي يا يعني إيه كوميديا بقى وبتاع، والناس الغريبة اللي بتعمل الحاجات دي ل لهم لهم حياة كده، لأ قلت له لأ
امم. كويس جدًا، امم. امم، تلفت نظرُه يعني، آه، آه. امم. آه، آه على الصفحة، آه. أكيد كل حد بيبقى ليه يعني حاجة بتلفت نظرُه أو بتعجبه، و كل واحد آه عنده حرية شخصية ف في الحاجة اللي بيحبها.
بالضبط. آه، أنت شايف إن ده مثلًا محتوى حلو وبتاع وظريف لأ أنا م أنا دايمًا باحب النافع وباحب المفيد، مش هاقول لك إن أنا مثالي أوي، بس هو على على قد ما أقدر يعني باحاول أتابع آه أح أحاول أ أتابع الحاجات ال ال اللي تقدم لي نفع، فيها ثقافة، فيها علم، فيها طِب زي ما قُلت لِك، فيها تنمية بشرية، وكمان باتابع مقاطع دينية برضه إذا كان في مقاطع دينية فيها نصايح حلوة، ب بتدّي كده راحةK روحانيات عالية، عِظات، في ناس كتير بيقدموا م آه محتوى كويس خا ناس أزهريين كويسين أوي بيطلعوا كده على على السوشيال ميديا بيقولوا كده نصايح ربّانية كده تخلّي الواحد عنده روحانيات عالية ومتّصل بالسما، حاجة جميلة أوي يعني.
درجات، امم. امم. آه، جميل. امم، امم، شيء كويس ده. امم. جميل جدًا، طب تنصح حد آآ، يعني آآ، بيتابع ال الSocial Media والمؤثرين اللي فيه والصفحات، سريعًا كده تقول له إيه آآ، يعملُه عشان تبقى نصيحة مفيدة ليه بحيث ما يحصلش له مشكلة أو ما ي ما يتابعش حاجة مش كويسة؟
كلمة واحدة اقولها له، نقّي المفيد ونقّي الحاجة اللي تصلح لك ولغيرك، واللي أنت شايف إن هي هتعود عليك بالنفع، تابعها وت وتابعها بدون تردّد، غير كده ابعد، ابعد، ابعد.
آه. جميل. نصيحة جميلة جدًا آآ، والكلام معاك جميل جدًا، ومتشكّرة أوي.
أشكرِك، شكرًا ليكِ، شكرًا ليكِ، شكرًا.
نكمّل كلامنا مرة تانية، العفو.